Tutto bene, tutto bene, ti ringrazio. Sto ho finalmente finito di lavorare, sono a casa e stavo un po ehm, sì, finalmente relax. Sai, stavo programmando il prossimo mese e mi stavo aiutando con con ChatGPT, non so se la utilizzi tu.
Allora, mhmm Okay, quindi relax. Mh. Certo. Certo, guarda la utilizzo forse un po' troppo. Infatti adesso che mi ci fai pensare ti voglio chiedere: secondo te come pensi che la tecnologia abbia cambiato la la tua ma in realtà quella un po' di tutta la società, vita quotidiana?
Sì, eh. Beh, assolutamente la la
A parte utilizzarla appunto per, uhm, programmare, ecco.
Dici programmare, no, assolutamente è cambiata in ogni senso, cioè al di là delle mie abitudini personali, no, credo che ci sia un po ehm, forse anche mano, soprattutto Internet, discorso dei social particolarmente, cioè ci hanno trovato un po' guardia bassa, no, tu che ne pensi? Io mi ricordo quando Facebook esplose era, insomma, nelle mani dei ragazzi, no, ti ricordi?
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente. Io mi ricordo feci il mio primo ehm ehm, account su Facebook, avevo credo 12 anni, e tartassavo mia madre dalla mattina alla sera perché io semplicemente volevo, ehm, un modo per parlare con i miei amici di scuola, no? Ehm, perché io andavo a scuola in un mhmm, in una città diversa da quella in cui poi vivevo
<chuckles> Certo, certo. Okay.
e quindi era per me come WhatsApp, no, cioè un modo praticamente per comunicare.
Certo, certo, certo. Guarda, io mi ricordo che ne utilizzavo già altri prima di Facebook, cioè utilizzavo MSN, NetLog, mi ricordo queste cose così. Però quando nacque Facebook, uhm, totalmente rimpiazzati tutti quanti. Anch'io
Okay, tipo? Okay. Eh, Mh-mh. Ehm, calcola io la cosa è che sono del 2000, per cui, mhmm, qualche strascico di quelli li ho visti. Cioè mi ricordo che l'ami un' amica, ehm, la sorella di una mia amica utilizzava MSN, però noi ancora eravamo
Ah, okay. Mh, mh-mh. Okay, beh
troppo piccole per utilizzare SN MSN, e poi c'è stato Facebook, quindi quando siamo diventati grandi abbastanza abbiamo utilizzato Facebook, insomma. Certo.
Più più piccol Mh-mh. Subito Face sì, infatti è arrivata è arrivato prima per te, perché io sono del '98, no, e 2 anni su sai, quando si parla di tecnologia, social network, in realtà 2 anni sono tantissimi, no? Eh, eh, eh. E senti, tu come pensi che abbiano invece influenzato la vita quotidiana i social, al di là di diciamo, rimanere in contatto con le persone?
Sì. Mh-mh. Sono esatto. Mh-mh. Assolutamente. Mhmm Allora, ti chiedo: parliamo di social, uhm, social media o parliamo proprio di tecnologia in generale?
Ma guarda, di s social, ma anche di tecnologia in generale, se pensi se hai un parere a riguardo.